Sebenarnya karena aku ngelihat keluargaku itu tuh kalau makan besar tuh kayaknya setiap acara makan gede sih Kak nggak harus acara yang harus gimana ya maksudnya nggak yang harus kayak acara yang syukuran atau acara nikahan gitu-gitu enggak gitu, biasanya kita kalau makan kumpul-kumpul itu pasti makanannya biasanya mewah bukan mewah ya kayak banyak gitu loh biasanya selalu, mhm, makan gede gitu.
Banyak ya oh, asik asik juga nih ngumpul-ngumpul kayak gitu ya, jadi, kalau misalkan ngumpul-ngumpul makan pasti makanannya, banyak itu tinggal pilih atau apa aja ya tapi kalau misalkan waktu itu, siapa tuh biasanya yang mungkin paling heboh ngajakin ngumpul, Kak?
Iya. <chuckles> Mmm, bener. Mmm. Yang paling heboh sih emak-emaknya ya biasanya kalau dikeluargaku ya karena, iya ibu-ibunya karena memang, eee, kebetulan, eee, saudara mamaku itu tuh ada banyak gitu Kak ke ke apa saudari ibuku itu tuh ada banyak ada, 8 bersaudara gitu dan sepupuku juga banyak gitu kan jadi, yang paling riweuh sih em ibu-ibunya ya tahu sendiri kan, ibu-ibu tuh nggak ada yang bisa mengalahkan gitu kan kayak Bu Hani.
Ibu-ibunya gitu ya. Mhm. Ibu-ibunya ya. <chuckles> Ya ya ya. Tapi ada nggak tradisi mungkin tradisi khas keluarga, waktu ngumpul waktu makan besar kayak gitu Kak ada nggak?
Mhm? Isi mungkin, mmm.
Misalnya misalnya mungkin do doa bareng atau masak bareng atau mungkin, eee, rebutan makanan favorit atau apa gitu?
Oh, heeh. Oke jadi kalau tradisi dikeluargaku sendiri kita itu seringnya ini Kak jadi kita tuh wajib banget main jadi kita tuh kalau ada acara, selalu ada games gitu loh jadi kita bikin games dan balik lagi ya, yang bikin gamesnya itu adalah ibu-ibu lagi gitu, <chuckles> iya, bener. <chuckles>
Mhm? Ibu-ibunya betul-betul ya dan games gamesnya itu siapa pesertanya, Kak?
Pesertanya dominan ibu-ibu tentunya, <laughs> ibu-ibu juga tapi ya yang yang maksudnya yang anak-anak mudanya juga ikut Kak cuman biasanya paling semangat dan paling nggak mau ketinggalan tuh ibu-ibunya gi bapak-bapaknya mah duduk aja ya gitu ya kayak ya ya udahlah gitu, eee, support dari kejauhan aja.
Ibu-ibu juga? Ikut ya. Ibu-ibu emang ya. Heeh. <laughs> Iya, iya, iya iya dan kalau game kayak gitu ada nggak hadiahnya biasanya, Kak?
<chuckles> Ada ada Kak itu alasan yang muda-mudanya tuh mau ikut ya gara-gara ada hadiahnya kalau nggak ada kayaknya nggak ikut deh. <laughs>
Weh iya juga ya, justru hadiahnya itu yang jadi daya tarik ya Kak ya.
Bener bener.
Oh oke nah kalau, biasa ngumpul gitu kan biasanya makanannya dimasak sendiri atau pesan aja gitu?
Mhm?

Aku biasanya yang nge-handle orderan-orderan gitu Kak kan pasti ada yang pesen kan iya kan ada yang pesen ada yang itu nah orang-orang kan pada sibuk kan Kak terus juga aku juga nge-handle berapa porsi berapa porsinya juga gitu loh ini, eee, cukup gak ya kira-kira? Terus, mmm, apalagi nih yang kurang jadi aku terlalu mungkin lebih ke kayak ngecek-ngecek lagi kali ya apa yang kurang apa yang perlu ditambahin gitu, kira-kira, mmm, perlu apa gitu.
Oh. Mhm mhm. Oh kirain tugasnya makan gitu kan ternyata ada juga ya nge-handle pesanannya itu ya, <laughs> nah biasanya kalau udah dimakan kan udah ngumpul gitu, itu biasanya obrolannya obrol obrolan ringan atau ada tuh yang kayak, obrolannya kayak dalam banget kayak deep talk gitu, Kak?
<laughs> Ya itu juga itu juga makanan tadi juga, Kak. Mhm. Ada Kak obrolan di keluarga aku tuh bener-bener serandom itu pernah waktu itu bahas agama, bahas filsafat, bahas politik juga pernah, terus ya bahas hal-hal yang, beda-beda ya maksudnya kalau misalnya circle obrolannya dengan ibu-ibu itu pasti obrolannya kalau nggak seputar tentang yang, trending-trending di sosial media gitu, atau tentang, mmm, apa ya ya tentang ibu-ibu biasa sih ngomong apa sih coba ngomong kayak yang tentang gitu-gitu kan gosip-gosip gitu-gitu kan, nah kalau yang bapak-bapaknya biasanya ngobrolin tentang, ini sih mungkin kayak tentang kalau yang aku lihatin ya kayak tentang kerjaan atau tentang, ikan gitu random banget tentang ikan dibahas, mhm, tentang bisnis dan sebagainya gitu-gitu sih kalau aku perhatiin di keluargaku ya, nah kalau yang anak-anak mudanya random aja sih balik lagi mungkin ngomongin games, ngomongin tentang ya masuk jugalah ke ranah ibu-ibu juga apa yang lagi trending gitu-gitu.
Heeh. Heeh. Mhm. Gosip-gosip ya, <laughs> heeh. Oh kerja ya. Ikan? Oh bisnis. Mmm. <laughs> Tapi kalau kayak gitu ada nggak anggota keluarga yang, biasanya kan kayak selalu jadi pusat cerita atau penghibur gitu yang selalu bikin ketawa ada nggak, Kak?
Mmm. Nah kita itu tuh masing-masing tuh ikut andil gitu loh Kak ada aja gitu misalnya si B lagi dibahas nih tiba-tiba lompat ke C terus tiba-tiba lompat ke, eee, ke G gitu lompat ke Z gitu jadi, semua orang tuh ada ceritanya masing-masing gitu loh jadi kita nggak fokus terpusat ke 1 orang doang iya.
Oh gitu. Heeh. Wah. Wih, berarti kepantul-pantul gitu kan, tinggal tinggal nunggu gilir giliran aja berarti kalau kayak gitu.
Eee, bener. Bener banget gak tau itu apa yang lagi dibicarakan. <chuckles>
<laughs> <laughs> Jadi kalau menurut Kakak nih apa hal terbaik mungkin dari kumpul makan besar keluarga kayak gitu, Kak?